Ah, eu acho que muita gente, assim, né, principalmente pessoas que cresceram, assim, em um em um país que o clima é mais tropical, né, igual ao Brasil que ou de regiões ali que não seja do sul, né, tipo, sudeste, nordeste que tem ali muito calor, né, o norte também. É muito calor e você tá acostumado aquilo o tempo inteiro e, aí, do nada, você vai assim, o 1º inverno que você vai pra um lugar que faz -5ºC, sendo que o teu inverno é 20, 15, sabe? É muita diferença. E a gente não estava acostumado com isso, principalmente essa questão da luz solar, porque
Certo. Uhum. Uhum. <laughs> Sim. Então Para brasileiros é fundamentalmente mais pesado.
Sim, com certeza, porque a gente tá acostumado a ter aquela luz solar, eh, constante o ano inteiro, né. Não varia muito igual na Europa, ou em outros países
Aham. Uhum.
porque você tem ali no Brasil, assim, de, 6h até 18h, assim, e varia 1 hora ou 2 pra cada lado, só que você tem ali. E, aí, não é igual você crescer tendo ali
Uhum. Tá certo.
É. Ter ali, tipo, a luz solar sempre, todos os dias, no mesmo horário, você sendo acostumado àquilo, ter bem definido ali, a hora que é
Tá certo. E isso isso afeta afeta a sua criatividade. Hã.
Sim, e você tem ali bem definido a hora que você que você vai acordar, vai ter o dia, vai ter a tarde e vai ter a noite. E à noite você sabe que vai ser depois das 18h. E tá certo, porque é a hora que o sol se põe. Aí, quando você
Uhum. Sim. Tá certo. Sim. Até para o seu ciclo circadiano funcionar direito, né. Então se, hum, durante um tempo o sol se põe às 20h, durante um tempo se põe às 15h, você não consegue ter uma estabilidade.
Sim. Exatamente. Sim, e aí, na sua cabeça que você tá acostumado a saber que: "Ah, quando o sol se põe é à noite". Aí vo o sol se põe 15h, que que você faz?
Uhum. Então, hiberna.